E poi, nelle bu eh, la gente nel su ehm, tu pa tu da dai un dito, la gente si prende il braccio e anche il secondo, e anche il te e anche possibilmente le due gambe e non si sa mai cos'altro. <chuckles> Normale, c classica storia dei, Io ti do un dito <chuckles> e poi ne tu ne abusi fino alla fine.
<chuckles> Esatto, esatto, <chuckles> esattamente. Sì. Sì. Ovviamente, poi peggio diventa, mhmm, nelle relazioni con gli altri, no, perché ovvio, sul lavoro tu, mhmm, alla fine fa è una parte importante della tua vita, però, mhmm, non dovrebbe essere la ragione della tua vita. Se questo poi lo fai per farti accettare dagli altri nelle relazioni interpersonali, quello secondo me è un passaggio successivo, è un attimino un po' più "grave", tra virgolette, perché un conto è che lo fai, uhm, per raggiungere un compromesso nella nel rapporto con l'altro, e lì lo fai, mhmm, come dire, in un modo per stare bene in una una relazione che sia amicale, che sia amorosa o di altro tipo familiare, un conto è proprio modificarsi, uhm, modificare se stessi per piacere all'altro.
Mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Poi? Mh-mh. Certo, certo. Mh. Questo è un ottimo argomento, secondo me. Mol davvero mol molta gente cerca di sempre di cambiarsi un pochino, più che altro aspetti m ehm, aspetti che v aspetti che la gente viene con considera "minori" tra virgolette, ma invece, è comunque cambiare te stesso, no. Alla fine, sei comunque un'altra persona poi, dopo al f dopo al alla fi fi alla fi fin della storia. Quindi esatto, esatto, esatto, esatto.
<chuckles> Sono d'accordo. Sì, sono d'accordo. Perché poi aggiungi un pezzettino, un pezzettino, un pezzettino e poi diventa una somma d hai modificato un lato del tuo carattere, per dire.
Esatto. 0,1 più 0,1 0,1, pima o poi farà 1. <chuckles> Esa e quindi, prima o poi diventi un'altra persona.
Esatto, esattamente. Sono d'accordo. È un ottimo spunto questo, sì.
Esatto, più o meno come fare così, no. E quindi, secondo te, tu cambi quando cambi, secondo te, i flu i social ti influenzano? Non te ne frega niente? Tu posti cose su sui social, per esempio?
Sì. Da morire. Io posto cose sui social, ma prima di postare qualcosa sui social, ci penso 10 volte. Cioè, penso sì, sono una di quelle che, tipo, fa 10 foto
Sì. Davvero? <sucks teeth> Oh, una di quelle persone, allora. <chuckles> 10 foto ne le guar ehm, le guarda 12 volte, la prima: “Mhmm, no, non mi piace.” E e poi neanche si pubblica. Mamma mia, queste persone sono le cose, secondo me, ansia sociale quasi, quasi. Io preferisco, ormai, met io social quasi, quasi li uso solo per guardare gli altri, proprio questo motivo. Perché, anch'io sono una persona che ogni volta che uso i social se faccio foto, o sono tipo di paesaggi o cose del genere e comunque dico: “Boh, ma perché dovrei, com proprio condividere questa mia esperienza sui social?” Alla gente frega, alla fine? <chuckles> Infatti me lo chiedo ogni volta.
Eh, <chuckles> sì. Sì. Esatto, e poi no forse non, <chuckles> non la pubblico nemmeno.